Jadinya orang-orang kan langsung screenshot upload ke media sosial cuma timeline-nya doang ya di screenshot, Kak, yang isinya enggak, nah itu kan kadang-kadang jadi bikin heboh di situ. Nah kalau, Kakak, gimana?
Waduh. Mhm. <laughs> Iya gak, iya bener. Bener apalagi ya, Kak, ya kalau misalnya mhm, heeh, kalau saya itu ini sih, Kak, sama juga karena kan e kalau misalnya kita liat internet ya mau gak mau pasti kita juga ngeliat ada yang positif, ada yang negatifnya ya, Kak, dan memang kalau penyebaran berita palsu itu pasti, eee, dari mulai politik sampai kesehatan sampai sampai apalah ini itu ya, itu semuanya ada gitu kan berita palsu dan memang cepat menyebar kenapa ya mungkin karena, eee, kita sendiri ya kan kalau misalnya namanya juga, eee, orang-orang gak semuanya bisa, eee, apa namanya, ahli dalam literasi, eee, teknologi ya, Kak, apalagi media sosial tuh kadang-kadang orang suka bingung ini bener apa palsu ya? Soalnya saya sendiri juga gitu, Kak, tadi yang sudah, Kakak, sebutkan
Mmm. Benar benar. Heeh, ben Heeh heeh. Ada, heeh. Mhm. Mhm. Benar, benar. Bener, heeh heeh. Mhm, mhm.
lewat AI ya, Kak, ya itu kan ada yang sekarang AI pake video atau gambar, ini kadang-kadang orang tua saya juga suka nanya, eee, "Nak apakah ini benar kok ini mirip eh, ini bener banget ya kelihatan kayak orang banget?" Saya langsung waduh ini gimana ya cara ngajarinnya <laughs> lucu juga sih, Kak, gitu.
Mhm. <chuckles> Iya bener. Kasih tahu ya bingung juga ya, karena emang bener-bener mirip ya, Kak, cuma memang yang aku, apa ya aku, apa ya, aku notice ya kek tuh aku bener-bener untuk orang tua tak jaga bener, Kak. Karena kan kalau ya namanya kita orang tua kita kan baru memulai untuk bersosial media kan baru di usia tua, Kak, usia dulu waktu muda kan mungkin belum terlalu, apa ya namanya, te eee, kenal lah gitu nih aku memperhatiin kan memang banyak-banyak sekarang tuh orang tua punya grup WA grup WA yang isinya itu mereka banyak banget ya aku screenshot-screenshot dari itu media sosial yang gak tau, gak jelas beritanya tuh simpang siur gitu, udah di, eee, bi misal berita apa di-share ke sini, di-share ke sana gitu-gitu kan. Nah kadang-kadang ya namanya orang tua kan juga kurang kurang ini ya, Kak, ya kurang, apa namanya, eee, update apakah ini meneliti dulu apakah ini beritanya benar atau enggak kayak gitu, tiba-tiba udah jadi bertengkar aja kalau sama orang tua kalau masalah berita, Kak, bener, aku mengalami sendiri soalnya itu tuh.
Mmm. Bener-bener mirip. Hmm. Betul, heeh. Iya. <laughs> Bener bener. Iya ini. Heeh. Nah, itu dia. Heeh heeh. Betul. <laughs> Iya iya.